มีแน่นอนที่สุดนะคะ เพราะว่ารอบบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยแบบต้นไม้เนาะ เราก็ชอบต้นไม้ด้วยเงี้ยค่ะ ในห้องน้ำก็มีต้นไม้วางเอาไว้แบบประดับเป็นจุด ๆ เนี่ยนะคะ สิ่งที่ตามมาก็คือแบบเพลี้ยเนาะ เพลี้ยเนี่ยมาจากไหนไม่รู้ มาลงต้นไม้เราด้วยนะคะ มาจากสวนข้าง ๆ มั้ง เขา เขาฉีดยาฆ่าแมลงอะนะคะ แต่ว่าสวนบ้านเราไม่ ไม่มี เขาก็เลย อะ ขอหลบหนีร้อนมาพึ่งเย็น ทีนี้บ้านเราก็รับเต็ม ๆ เลยค่ะ ทั้งมดเนาะ ทั้งปลวกเนาะ
อืม น้อง น้อง น้อง น้องเพลี้ยก็เต็มบ้านเลย
มาเลย แต่ทีนี้ก็คือมัน เราก็ไม่อยากจะไปฆ่าเขา อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ ก็อยู่กันถ้อยทีถ้อยอาศัย แต่เราก็ใช้วิธีการแบบติดมุ้งลวด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะไม่ให้แบบ อืม แมลงเข้ามารบกวน ไรงี้เนาะ
อันนี้ก็คือ เป็น อ๋อ เป็นตัวบ้านก็ติดมุ้งลวด แล้วอย่างนี้มีวิธีการเลือกมุ้งลวดไหมคะ?
ค่ะ ก็จริง ๆ มุ้งลวด
ที่ ที่ยังคงความเรียบง่ายได้อยู่ด้วย?
อืม มุ้งลวดเดี๋ยวนี้เขาเป็นมุ้งลวดไฟเบอร์เนาะ มันก็จะแบบเส้นเล็ก ๆ อะค่ะ เวลาที่ เวลาที่เราติดมุ้งลวดอะ มันจะไม่ค่อยดูแบบ ไม่ค่อย ไม่ค่อยดูไม่สวยอะค่ะ แต่ตรงเนี้ยแนะนำนะคะให้เลือกกรอบด้วยเนาะ เราสามารถเลือกกรอบได้ เหมือน เหมือนกับที่เลือกอะลูมิเนียมเลยค่ะ คือถ้า ใช่ ถ้าเราใช้เป็น เป็นลายไม้เนี่ย มันก็เหมือนกับเรามีกรอบ กรอบ เอ่อ อะไรนะ มุ้งลวด ใช่ไหมคะ? ลืมไปแล้วเนี่ย <chuckles> ค่ะ มุ้งลวดอะเป็นลายไม้ สวย
อืม อ๋อ ก็คือ ค่ะ ก็คือเหมือน เหมือน เหมือนที่ตอนนั้นคุณแนะนำว่า เป็นหน้าต่าง ที่เราสามารถเลือกกรอบได้ ก็คืออันนี้ก็เลือกได้เหมือนกัน อา ดีเลยค่ะ
ใช่ค่ะ ถูก ใช่ค่ะ อันนี้ก็เลือกได้เหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นมันทำให้ภาพรวมของบ้านเนี่ย มันไปทิศทางเดียวกันหมดเลยค่ะ
เท่าที่ฟังมาบ้านคุณน่าอยู่พอสมควรเลยนะคะเนี่ย
อือ ค่ะ ก็ขอบคุณค่ะ ก็ ก็คิดเหมือนกันนะว่า น่าอยู่แบบกลับมาอยากทิ้งตัวลงนอน <chuckles> ตั้งแต่หน้าบ้าน แต่นอนตั้งแต่หน้าบ้านก็ไม่น่าจะดี <chuckles> นะคะ น่าจะไม่สวยงาม <chuckles>
อืม <chuckles> เออ นอน นอน นอน นอน นอนในบ้านน่าจะดีกว่านะคะ อุตส่าห์ทำบ้านสวย ๆ แล้ว <chuckles>
ใช่ ๆ <chuckles> ใช่ <chuckles> ถูกต้องนะคะ เพราะฉะนั้น เออ เข้ามานอนในบ้านชิล ๆ ดีกว่าค่ะ
ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแต่งบ้านยังไงให้ดูเรียบง่าย แล้วก็ยังใกล้ชิดธรรมชาติค่ะ ได้คำแนะนำดี ๆ เยอะเลยค่ะ
ได้ค่ะ ค่ะ